Evet. Eee, yani, kolay bir misafir olduğunu söyledin ama, eee, a sanırım bu hani az önce bahsettiğin beklentisizlikten ileri geliyor olsa gerek. Çünkü, eee, herhâlde, böyle, herkesin farklı bir anlayışı, farklı bir tarzı olduğunu, eee, çok böyle erken yaşta idrak etmişsin. Eee, ve tabii ki de, hani, e, herkesin usulü kendine göre olduğu için de, eee, bu karşılaştırmanın belki de çok m eee, ma yerli, iii, o yani yersiz olabileceğini düşünüyorsun. Eee, bu noktada sana tabii, hani, güzel bir kazanım, eee, getiriyor olsa gerek. En azından, eee, önemli olanın bu değil de orada alınan keyfin, yapılan bir sohbetin, eee, hep beraber, böyle, bir masa başında oturmanın aslında çok daha değerli olduğunu da, eee, herhâlde hani bu şekilde de, eee, anlaşılıyordur, yani, insanlar. Eee, buna daha çok değer verildiğini Hı hı, tahmin ediyordur.
Tabii. Hı hı. Evet, öyle düşünüyorum. Hı hı. Kesinlik Hı hı. Gerçekten öyle, evet, gerçekten öyle. Yani yapılan şeyin aslında, eee, sadece, "Yiyeceğiz, kalkacağız." gibi bir yer olduğu da net onu da hisset hissediyorum gerçekten. Bir de şey güzel oluyor beklentin düşük olduğunda orada gerçekten çok ilginç ve çok sevdiğin bir şeyle karşılaşırsan çok mutlu oluyorsun. Bunu Türkiye'ye gittiğimde çünkü yaşıyorum bazı lezzetleri özlemiş oluyorum mesela. İşte, benim de onu sevdiğimi bilen bir yerde ağırlanıyorsam o mutlaka masaya geliyor oluyor. Ben de bazı lezzetlere çok, böyle, şeyimdir, yani, mesela beğendiysem çok reaksiyon veririm. "Allah'ım nasıl güzel bir şey ya! Çok iyi." falan diye Aklına takılır yani.
Evet. Hı hı. Hı hı. Güzel, güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Güzel. Bayağı honorer ediyorsun karşı tarafı yani. Hı hı.
Kesinlikle. Bazı lezzetler o yüzden ben gittiğimde şey olur, yani, hazır olur. Mesela aşureyi çok severim. Eee, aileme gittiğimde ya da eşimin ailesine gittiğimde bana birkaç kâse, böyle, aşure yapılmış olur falan. Bunlar da, tabii, birazcık beni de şımartır. <chuckles>
Hımm. A, öyle mi? Hı hı. Çok iyi. Çok iyi. Peki şeyi de merak ediyorum: Eee, sen her misafirine, eee, aynı mesafede mi duruyorsun yoksa bazı misafirler gerçekten, böyle, baş tacı edilesi mi? Bazıları daha mesafeli davranılası mı? Yani biraz, böyle, şeye mi göre değişiyor? İş yerinden arkadaşlar ayrı bir kategori, işte, ne bileyim, çocukluk arkadaşları ayrı bir kate ya da akrabalar belki de daha mı farklı davranılmalı? Böyle bir ayrımın var mı misafirlikte?
Hı hı.